Mmh. Mais il y a vraiment beaucoup de d'animaux. Il y a même des ours, en fait, dans les Pyrénées.
Oui. Ouais. Il y a des ours, heu et il y en a 2 en plus. Non, heureusement j je j je serais pas non. C'est des ours bruns. Alors, avec avec l'ours brun, tu as une tu as une chance de survie, c'est-à-dire faut faire le mort.
Tu en as pas croisé. <laughs> Rassurée. Mmh. Mais non mais c'est les grizzlis, les ours bruns ils sont pas méchants, en fait. Les grizzlis c'est c'est ceux qui sont méchants, mais heu, normalement les ours bruns ils partent en courant, eux, ils sont pas très dangereux je crois, hein.
Beh, il paraît qu'il faut faire le mort. Il paraît que c'est plus l'ours noir qui vi sont plus plus en Asie, qu'eux ils ont peur. Ils partent, faut faire, heu, faut leur faire peur, ils partent. L'ours brun, il vaut mieux faire le mort, il sent et puis il part et l'ours, heu, blanc
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh.
tu es mort, en fait, tu peux rien faire. <laughs>
Ouais là c'est oui, mais en fait, ce qui les attire beaucoup les ours, heu, souvent c'est la nourriture, heu, des randonneurs, quoi. Parce que, là où il y en a beaucoup, c'est au Canada et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de tu as souvent des panneaux qui dit qui qui qui expliquent, hein, aux randonneurs de faire très attention de pas laisser la nourriture à côté de leur tente parce que ça peut, quand même, être, heu, voilà, une petite, heu, session, heu, film d'horreur. <laughs>
Eh ouais. Ouais. Bah, ouais, ouais. Mouais. Ça, c'est le truc, heu, ouais, ouais, ouais mais après, c'est vrai quand je dis quand même, faut vraiment pas avoir de bol parce que, quand tu vois comment c'est immense, en fait, la montagne, c'est ça qui est c'est magnifique. On on avait fait une fois aussi une une randonnée, on était allés à
Mmh. Ouais.
heu, alors a c'ét c'é au pied du Vignemale. Le Vignemale c'est c'est un des un autre pic, heu, dans les Pyrénées qui est connu, assez connu et en dessous du du du du Vignemale, il y a une espèce de de plateau.
Mmh mh.

Les idées qui arrivent la m de la même façon en fait
Ouais.
et souvent ch ils sont pas là quand vais me dire: «Ah, heu, au fait, heu, j'aurais pas demandé»
Mmh mh.
Je l'écris pas je leur demanderai pas en fait. <chuckles> Ça va pas me revenir.
Ouais, non mais c'est une très bonne idée. Puis en plus, ça fait des sujets de discussion finalement quand vous vous retrouvez, mmh.
Mmh. C'est ça ouais, et puis c'est des sou souvent, heu, des sujets un peu qu'on peut pas f spécialement aborder ni avec nos parents ni avec nos compagnes on va dire. C'est un peu c'est entre nous quoi, c'est entre, heu, entre mec, c'est sympa, c'est marrant. C'est, on rigole bien, heu, l'année dernière en plus
Mmh mh. Mouais.
mon frère jumeau il a apporté une petite une petite guitare parce qu'on est musiciens tous les 3, donc heu d'où ah au c'était pas un ukulélé c'est un une petite guitare vraiment. C'est une c'est une guitare, heu, avec, heu, 6 cordes pareil c'est be et accordée comme une guitare donc une petite guitare. <clears throat> Alors le ukulélé il est il est 4 cordes et puis il est accordé, heu, différemment.
Un ukulélé. <chuckles> Ouais, mmh mh. Mmh mh, et du coup vous avez pu chanter, faire une petite veillée autour du feu?
Bah donc on a chanté, heu, au b c'est ça au au bord du lac, heu, en train de préparer à manger, heu, on essaie toujours d'arriver, heu, près de lac, met la la la tente à côté. Et c'est franchement c'est des
Ah! Trop bien.
c'est des souvenirs inoubliables, c'est des moments, heu, géniaux. On est trop content d'être là. On dit: «Putain, qu'est-ce qu'on est bien là», et puis c'est, heu et souvent, heu, genre 1-2-3 semaines après la la fin de la rando, on se dit: «Putain, qu'est-ce qu'on était bien là», près du lac bleu, près du lac de Lhurs, près du lac, heu, de Pomby, de n'importe, on dit: «Ah on était bien là quand même hein. Ah là là, qu'est ce qu'on et» <chuckles>
Mmh. Mais ouais, je pense que c'est ça que ça la randonnée en fait, heu, ça donne une impression d'arriver dans un endroit, heu, qui est difficile d'accès et du coup, heu, ça ajoute un preux au fait que c'est très précieux quoi. Que l'effort valait le coup, heu, pour arriver dans un endroit qui est quasiment magique en fait.
Et ouais. Tu pré mais C'est ça. Ouais, tu as l'impression de «Putain j'ai mérité là, j'en ai et beh j'ai j'ai j'en ai bavé mais heu, qu'est-ce que je qu'est-ce qu'on est bien» puis, heu, et et puis même na n'importe quel te repas que tu fais, heu, il c'est c'est c'est meilleur que le dans un 5 étoiles en fait. Tu as le tu as la voûte céleste comme, heu, comme plafond. Tu as autour tu as les montagnes. Tu es d'ailleurs ça m'a même, in in in inspiré une, heu, une chanson. J'ai écrit une chanson qui s'appelle, heu, En marchant. C'est l'histoire d'un d'un homme qui marche dans le dans la montagne et qui qui à un moment, voit le ciel le soleil qui passe derrière les arches, je dis, parce que, en fait, ça fait comme des arches à l'envers les quand tu vois le soleil, heu
Mmh mh. Ouais, c'est vrai. <gasps>